Já. Não foi a primeira vez, porque eu já tinha passado por isso no Chile, uma vez.
Conte, <gasps> o Chile, olha que interessante aí você s mas qual foi o mais forte, lá ou ou aí, que você que você passou que você sentiu? Hum, uau.
Hum. Lá, lá, lá. Mas aqui foi estranho porque eu estava dormindo, foi assim, no fim era umas 5 ou 6, assim era 5h00 ou 6h00. Então, eu senti a minha cama balançar.
Hum. Hum, com. Uhum. Nossa.
Eu acordei com a minha cama balançando.
<gasps>
Foi esquisito.
E, e aí? Qual foi sua reação? O que que você fez? O que que você, você chamou você chamou o seu marido? O que que você fez nessa nessa hora?
Hum. Eu demorei pra entender o que estava acontecendo, sabe, porque não foi algo que eu consegui sentir, mas foi sutil.
E fazia tempo que
No, o hum?
e quanto tempo não tinha isso, há quanto tempo não tinha, não acontecia um tremor, foi o primeiro tremor, como que foi eu não, essa notícia aí? Faz tempo aconteceu isso, foi uma das primeiras vezes ou já t já aconteceu outras?
Então. Já tiveram outras, eh, já aconteceu de, o centro de Lisboa há muitos, muitos, muitos, muitos anos atrás assim, na época eu acho que o Brasil ainda era colônia, sei lá, eh, teve um
Aham. Hum. Hum, hum, nossa, uau, muitos anos mesmo.

Teve sim, falando sobre a onda de calor, eh, falando muito. Aqui tem uma questão, apesar de, hã, ter o vento e tal, não ser aquele calor, eh, sufocante, que o ar fica sufocante, não é assim, eh, mas que tem queimadas. Então, em algumas regiões aqui, pega bastante fogo assim nas plantações, no pasto
Hã. Hum. Uhum. Aham. É. Uhum. É. Sim, é
tem muito estrago com queimada.
Nossa, nossa! Deve sofrer muito o o né, a natureza os os bichos que que ficam, como você falou que tem muita mata, é muita coisa. E você, como que você faz quando tá, assim, com esse clima extremamente como que o que que você faz pra se, né, eh, se refrescar, você vai at você mora em praia? Que que você faz nessas estações assim? Você fica em casa com o ar-condicionado?
Uhum. Ai, eu fico em casa, esse ano eu tive que comprar um ar-condicionado portátil, porque o meu prédio não me autoriza a a <clicks tongue> instalar aquele de parede, sabe? O Split. Não pode e eu fiquei em casa porque eu não tenho coragem de ir na rua no auge do calor. E outra coisa que é estranha pra mim aqui, é que o pico do calor pra mim no Brasil é o meio dia, o auge do calor é ali meio dia, 13h, 14h. Aqui não, aqui o auge do calor é no meio da tarde e o dia é bem longo.
Hum. Uhum. Nossa. Hum. Uhum. Aham. <gasps> Hum. E agora que horas que e escurece mais tarde? Você tá dizendo agora por por ser né, começar o verão vai escurecer mais tarde.
Então é muito de

Foi esquisitíssimo, sentir, porque no Chile eu estava foi durante, foi no fim do dia, então, eu estava acordada, eu estava meio que na rua e tal, e como as pessoas ao meu redor tratavam aquilo com muita naturalidade, porque pra eles é algo meio que comum, então não foi tão pra mim
Uau. Uhum. Você começou a achar também.
Uhum, mas é estranho porque você começa a ver tudo balançar, e aí é tipo: "Aí socorro, que é isso?".
Uhum. Hum. Hum, uau. <gasps> Oh, interessante, e e você, assim, notou que com esse essa mudança esse clima quente que teve, como que foi? Teve mais pernilongo, você que é do Brasil, você notou que tem pernilongo aí? Existe essas essas pragas, né, pernilongo, mosquito na época do do verão ou não?
Tem, eu não tive muito aqui nesse período, eu tô tendo mais agora, mas eu não sei se isso é por conta do clima que tá estranho ou porque tem uma obra do lado da minha casa, <laughs> aí eu não sei se é eles mexendo na terra, sabe, levanta o mosquito, não sei.
Tem? Uhum. Uhum. <laughs> É é é é Aham. Ah, deve ser realmente realmente parece mais algo do clima, né, o você falando do clima, no é é muito interessante, e como que tá a agora assim? Você acha que vai vir um, um frio também pelo fato de tá, né, muito, extremamente, fo né, foi um extremamente quente, você acha que agora vai ser extremamente frio? Que que vem por aí?
Mas, eu senti Uhum. Sim. Então, não sei, dizem, né, dizem os antigos, as pessoas mais antigas, que quando o verão é muito quente o inverno também é muito frio. É o que dizem, né, mas eu não sei, não sei, agora, eh, o que eu percebi foi que o in o verão demorou pra ir embora.
Uhum. Hum. Hum, interessante, aham. Hum.